Yani, benim hobilerim zaten, bence bunun üzerine kurulu gibi bir şey. Eee, çünkü fark ettiysen bi Evet, evet, emm, sürekli gezme isteği ve, eee, yemek yapmak. İkisi de, eee, tamamen, eee, hiç gerçek hayatı düşünmeyip, eee, gezmek, bi bir şeylerden kaçmak, kaçınmak bence. Eee, bu isteğimden kaynaklı geliyor olduğunu düşünüyorum. O yüzden, böyle, hani, doymuyorum gibi geliyor. Eee, yemek yaparken de zaten, hani, eee, tamamen, eee, kendimi, eee, o yemek yapma, işte, yeme ortaya güzel bir şey çıkarmaya, belki de, işte, stresinden, eee, o rahatlama hissine kavuşmaya günlük hayatın stresinden... Eee, bu yüzden bence seçtiğim hobiler de böyle Tabii ki bütün hobiler insanları uzaklaştırır.
Hı hı. Tamamen mental sağlık diyorsun. <chuckles> Hıı. Evet, hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Süper. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Peki, o yaptığın yemeği insanlara, eee, tattırır mısın?
Tabii, tattırırım. Onlar, işte, bundan mutlu olurlarsa ve beğenirlerse bu da bende ayrı bir haz uyandırır. Senin için peki nasıl?
Hı hı. A! Süper. Süper. Ya, benim için de evet. Ben genelde, işte, spor falan, ı eee, spor alanında bayağı şeyim. İşte, spor, müzik, ondan sonra, işte, dans da biraz hobi ilgi alanım. Eee, şu an sadece şeyi biraz atlıyorum, işte, ne bileyim marangozluk falan öğrenmek isterdim. Biraz daha vaktim olunca ileride, mesela, işte. Vakit vakit ayırınca biraz marangozluk falan öğrenirsem evet, eee, gayet keyifli olur. Onda da işte, eee, bayağı böyle, eee, tüm o hayatın, işte, farklı, eee, problemlerini artık unutup, trans hâlinde işine odaklanıp, işte, sıfırdan bir şey ortaya koya işler de güzel oluyor. Bir de ben şeyi seviyorum bu arada, eee, yaptığın hobinin, böyle, aynı zamanda seni sosyalleştirmesini seviyorum.
Yani, ııı Hı hı. Çok güzel. Hıı. Evet. Evet, doğru.
Atıyorum, işte, bir grup dersi ya da ne bileyim, orada, işte, yeni insanlarla tanışma ya da yaptığın hobide yeni insanlarla tanışıp, işte, o arkadaşlıkların devam etmesi falan gibi. Sen sever misin o tarzda şeyleri?
Evet. S Eee, ben sanırım daha, böyle, eee, hobilerimde bireysel takılmayı, kendimle kalmayı Çünkü günlük hayatımda çok fazla, işte, arkadaş çevresinin verdiği, eee, yorgunluk, çok fazla, eee, arkadaş çevrem var. Eee, fazla sosyallik eee, te, eee, strese sokabiliyor. Evet. O yüzden yorabiliyor. Ben de, eee, genellikle hobilerimi kendimle kalmak, işte, eee, tek başıma gezmek, eee, ya da, işte, tek başıma yemek yapmak, o anda kimsenin bana müdahale etmemesi, eee, benim için önemli. Eee, tamamen kendim ortaya bir şey çıkarmak, sosyal hayatımı, eee, genellikle, hani, hobilerimden değil de, eee, zaten, hani, iş ve, eee, günlük hayattaki, işte, çocukluk arkadaşlıklarımdan geldiği için, eee, ve devam ettirdiğim için -uzun süre dostluklarım. Eee, bu yüzden hobilerimde buna şey duymuyorum, eee, yani, sosyallik kazanayım Evet, evet. Sosyallik kazanayım, işte, bu yüzden hobi yapayım, bir kursa gideyim, çevrem oluşsun gibi bir algım, eee, yok açıkçası.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yorabiliyor, değil mi? Hı hı. Evet. I hı. Evet. I hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. İhtiyaç duymuyorsun. Hı hı. Evet.